Certo, giustissimo, ah, guarda, mhmm, colgo l'esempio che hai fatto, tra l'altro che condivido al 100%, del telefono a tavola e, appunto, di questa, diciamo, impostazione che ti hanno trasmesso i tuoi genitori; ehm, secondo te, dei genitori che diventano tali, ad esempio, non so, nel 2025 cosa potrebbero fare per impostare, in un certo modo, i figli per far sì che poi una volta che diventano, uhm, giovani adulti o adulti siano agevolati in questo processo?
Mh-mh. Mh-mh Mhmm. Mh-mh. Ehm, allora, io ti dico, io non sono io quando vedo i bambini, anche piccoli, con il tablet in mano, a me vengono i capelli bianchi.
Certo, infatti te l'ho chiesto per questo. <chuckles>
Mi vengono i capelli bianchi <chuckles> perché io mi ricordo quando ero piccola io ho 30 anni, no, ehm, all'epoca, quando c ero piccola io, non c'erano i telefoni, io andavo al ristorante con i miei genitori, i miei genitori mi ci portavano se ero in grado di starci, partiamo da questo presupposto; mi portavano l'album da colorare e io coloravo, okay, quindi c'è un'alternativa al tablet, io capisco che avere un bambino urlante di fianco 2 ore a cena non è bello, però neanche rintronarlo davanti a uno schermo, no, che poi diventano dipendenti totalmente dagli schermi, cioè vanno vanno proprio in astinenza, no, quindi io son dell'idea che, magari, introdurre lo schermo, introdurre anche il telefono più tardi possibile, perché, siamo sopravvissuti tutti; sono secoli che c'è l'umanità <laughs> e secoli che i bambini sono cresciuti senza il tablet senza i g i cartoni animati sul tablet, quindi, secondo me, si può cercare di daglielo, magari, ma in un contesto, cioè vuoi vedere i cartoni animati sulla TV, va benissimo, però, ehm, è una cosa che, magari, rimane soltanto per un determinato lasso di tempo a casa, non che se fai i capricci, ti do il tablet, cioè, quando ero piccola io, facevi sì, esatto, il ciuccio. Il problema è che poi te lo trascini fino a 40 anni, 50 anni il tutto quindi, sì, io cercherei di allontanarli, cioè, il più possibile dagli schermi, per fargli capire che c'è una vita oltre lo schermo del del telefono e del tablet.
Giustissimo. Cert Hai voglia. <chuckles> Certamente. Sì, è diventato il nuovo ciuccio praticam <chuckles> Eh, certo. <chuckles>